Mh-mh.
Alcune limitazioni, ad esempio, mi viene da pensare a Spotify che ad un certo punto cominciò a limitare alcuni podcast magari, eh, <chuckles> che riflettevano magari su temi che erano un po' contrastanti rispetto all'opinione dominante. Ehm, insomma
Sì. Mh. Ah! Vero, vero. <chuckles> Sì. Certo. Mh-mh.
sono temi un po' un po' complessi perché, mhmm
Sì. Eh sì. Mh.
è vero che, eh, come dire i social sono sono ambienti dove ognuno può, uhm, come dire esprimere la propria opinione, però certe opinioni possono essere anche, come dire, <inhales> ehm, pe pericolose, no?
Sì. Mh.